Oke, kalau tadi kan Kakak kan, karena penyesalanya memilih pasangan ya Kak, tapi ada gak con apa, kejadian-kejadian lain yang mungkin penyesalan kayak, eee, memilih tempat bekerja atau penyesalan memilih apa namanya opsi yang lain kayak gitu, ada gak, selain penyelesaian untuk eee, penyesalan yang lain ada gak kalau Kakak?
Betul. Dulu itu mmm, bukan penyesalan memilih tempat bekerja tapi pernah, setelah sudah diterima bekerja di situ kok, rasanya gak sesuai ya sama aku, kayak gitu, Kak.
Mmm, kenapa itu Kak? M
Jadi, eee, karena lingkungannya sih lingkungannya dan
Mhm.